तो देखिए, आजकल का जो ज़माना है, कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हो गया है। तो आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि कौन-सा ऐप ऐसा है, जो आपकी जो जीवन है, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है सरल कर देता है, बहुत आसान बना देता है। और इसके पीछे कारण क्या है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐप जो है आपके जीवन को काफ़ी आसान बना रहा है?
जी। हाँ, हाँ। जी, इसके पीछे तो ब बहुत सारी ऐप के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, जो काफ़ी खास है मेरे लिए। तो सबसे पहला विचार जो मन में आ रहा है ना, वो शायद मैं कहना चाहूँगा कि अ, देखिए मैं ब किताबें बहुत पढ़ता हूँ और बीते 5-6 सालों से बहुत स किताबें का ज्ञान मैंने हासिल करने की कोशिश की है। मनोरंजक किताबें, कहानियों की किताबें, ऐसी तो बहुत सारी किताबें रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद के साथ कैरी करना, जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो 1 बैग लेके जाना होता है मुझे। अब उसमें कितनी किताबें रख सकता हूँ मैं। तो आज एक ऐप है मे मेरे पास आईपैड है, तो उसके अंदर एक बुक्स करके ऐप है एप्पल का, उसमें डिजिटल बुक्स मेरे पास रहती हैं, तो पढ़ना बड़ा आसान हो गया है उसके जरिए और उसमें
हाँ। अ, जी। ओह! हुँ, हुँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अ, जैसे आपने बताया कि बुक्स करके जो ऐप है, उससे आप जो है पढ़ाई पढ़ते रहते हो, कहानियाँ या फिर जो भी आप उपन्यास पढ़ते हो। तो उससे आपके आँखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है?
हाँ। हुँ, हुँ। जी। जी नहीं, इसमें अच्छी बात यही है कि आँखों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्क्रीन बहुत बड़ी है। उसमें मेरे पास 11 इंच की स्क्रीन है। एक आप समझ सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे छो अक्षर जो होते हैं, थोड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो इतना आँखों पे दबाव आता नहीं है। और हाँ, इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा मैं कि अ, उसमें ऐप के अंदर किताबों में तो ये फीचर नहीं होता है कि सारी किताबों के पन्ने आप देखेंगे कि सफेद पन्ने पे काली ल छपाई होती है, काली काली स्याही में। लेकिन आईपैड में आप अपना बैकग्राउंड बदल सकते हैं, उसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं। तो आपकी आँखों पे अ, सवाल जिस तरह से आपने पूछा ना, उससे आँखों पे निश्चिंत रहिए, आँखों पर कोई जोर नहीं आता है।
बढ़िया। हुँ। अच्छा, ओह! हाँ। ये तो काफ़ी रोचक ब बात है कि आँखों पे कोई असर नहीं आता। पर ये बताइए कि जो आपने जिस ऐप का ज़िक्र करा, वो आपने पहली बार कब यूज़ किया था? या फिर जैसे आपने बताया कि किताबें रखना बड़ा मुश्किल होता है तो आपको पहली बार इस ऐप के बारे में कब पता चला था? और उसके बाद जब आपने इस ऐप को यूज़ करना शुरू किया तो आपकी ज़िन्दगी में, रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में क्या फ़र्क पड़ा?
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी, सबसे ब बड़ी प प्रभाव तो यही पड़ा कि अ, किताबों का जो बोझ होता था ना वह कम हो गया। किताबें रखनी नहीं पड़ती है आप कंप्यूटर में या अपने अ, iPad में, फ़ोन में रख सकते हैं किताबें, सबसे बड़ा बात तो यही है। और रहा सवाल आपने पूछा कि कब से मैंने शुरू किया, मुझे लगता है हो गए मुझे 15-20 साल ये इस्तेमाल करते हुए। जब मैं क़रीब 10 या 12 वर्ष का था तब से मेरे पास लैपटॉप हुआ करता था और उस समय शुरू हो गई थी कुछ किताबें मिलना। और फिर जिस अ जिस अ अ, पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूँ उस पेशे की जो किताबें थीं वो तो हमने अ, सारी कंप्यूटर में ही पढ़ी। मैंने मैं तो आपको बताना चाहूँगा नोट्स बनाता था, मैं उस पीडीएफ के ऊपर नोट्स बनाता था, लिखता था। और तो इस तरह से मैंने पढ़ाई शुरू की। और जब धीरे-धीरे वक़्त बदलता गया कंप्यूटर की जगह iPad आने लगे, iPad में तो बहुत ही आसान हो गया मो नोट्स बनाना। जी। और ब काफ़ी इसमें ना तकनीक बदलती जा रही है तो मैं तो कहूँगा सबको ये चीज़ अ, इस्तेमाल करके ज़रूर देखना चाहिए।
अच्छा। अरे वाह! जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ, ज़रूर क्यों नहीं। और मुझे ये भी जानना है आपसे कि जैसे अ, ये बुक्स की आपने जो अ, बुक्स ऐप की जो ज़िक्र करी ये तो बढ़िया है, बहुत ही रोचक लग भी रहा है। पर इसके अलावा और भी कोई ऐप है जो-जो आपको लगता है कि आपके जो जीवन है उसको आसान बनाता है? या फिर आपको उसका कुछ नकारात्मक लगता है कि हाँ ये मेरे जीवन पे नकारात्मक पहलू डाल रहा है?
हुँ, हुँ। जी। <chuckles> जी। जी, अच्छा चलिए एक अच्छी ऐप का बात पता करते हैं, जैसे मैंने किताबों की बात करी अभी आपसे। तो दूसरा एक ऐप है जिसमें आप किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप किताबों को सुन सकते हैं। तो आपने सुना होगा ऑडिबल करके एक अ, ऐप है। जहाँ आप सब्सक्रिप्शन बेस करके कुछ किताबें सुन सकते हैं, तो वो भी मैंने करके देखा। जी हाँ उसपे मैंने सबसे पहली किताब इकिगाई करके एक किताब थी, जो मैंने ऑडी ऑडिबल पे ही सुनी है। और उसका प्रभाव ये होता है ना, कि जल्दी खत्म हो जाती है किताब और आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। पर दुष्परी ब जो दुष्प्रभाव आपने पूछा कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें ये हो सकता है कि हो सकता है आप कोई चैप्टर सुन रहे हो किसी किताब का और वहाँ पर आपको नींद आ जाए। अब होगा क्या कि वो किताब वो ऐप आपको सुनाती जाएगी पर आप तो सो रहे हैं। <chuckles> तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट शायद आपका छूट सकता है।
जी। ओह! अच्छा, ऐसा भी है। हाँ। जी दिलचस्प। हाँ। जी, जी। मतलब कि आपको पढ़ने का बड़ा शौक़ है तो आप तो किताबों से ही जुड़ी चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करते हो या फिर आप कोई और भी ऐप जो है जो आपको लगता है कि आपका जो जीवन है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी अ, मदद की है उस ऐप ने और आपको काफ़ी अ, आगे भी मतलब जो है अ, मदद करेगा। वो कौन-सा ऐप है?
हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी तो हम लोग इस पे बात करते हैं। मुझे लगता है कि यूपीआई करने के लिए आजकल बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं और आपने सुना होगा गूगल-पे, फोन-पे तरह-तरह की ऐप्स हो गई हैं। मुझे ये लगता है कि इसने भारत में बहुत क्रांति लाई है, न सिर्फ़ हमारे निजी जीवन में बल्कि पूरे भारतवर्ष में, मैं तो कहूँगा। क्योंकि आप देखिए न कहीं पर भी आप जाना है आपको तो चिंता ये इस बात की नहीं रहती कि आपका पर्स जो है जो आपका जिसमें आप अपना पैसा रखते हैं वो छूट गया घर पे। वो पैसे आपके छूट गए कोई बात नहीं आपके पास फ़ोन है तो आप उस के ज़रिए भी किसी को भी भुगतान कर सकते हैं। तो इसने मेरे जीवन में सच में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है क्योंकि निश्चिंत होकर के कहीं पर भी मैं जा सकता हूँ मुझे ज़रूरत नहीं है रकम रखने की, कैश रखने की घर में।
वो कौन-कौन से? हुँ। जी। हाँ। हम्म। ये तो काफ़ी हाँ, बढ़िया काफ़ी लग रहा है ये ऐप और मुझे ऐसा लगता है कि अ, ये ऐप यूज़ करने से न पैसे चोरी होने का भी डर नहीं रहता होगा आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि मतलब अ, आप न मतलब कैसे आपने ये सारी जो चीज़ें हैं इसको इस्तेमाल करना शुरू कैसे किया? मतलब आपको कुछ आप टिप्स देना चाहें अ, लोगों को?
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ। जी ज़रूर। तो मुझे याद है शायद 2019 या 18 की बात थी। मेरे ही एक मित्र ने मुझे बताया था कि आप कर रहे हो क्या इसका इस्तेमाल? तो मैं तो चौंक गया भई ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया गूगल-पे के बारे में बताया था उन्होंने और उन्होंने बताया कि आप उससे बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं और ड डायरेक्टली किसी को भी पे आप भुगतान कर सकते हैं। तो आपको कैश यानी रकम रखने की ज़रूरत नहीं है अपने अ, अपने अ, जेबों के अंदर। पहले तो क्या होता था जेब के अंदर भैया पैसे रख के लेके चल रहे हैं आप। लेकिन जब मुझे उस ऐप के बारे में उन्होंने बताया, मैं पहले तो बहुत हैरान रहा लेकिन क्योंकि अ, आप म यक़ीन नहीं मानेंगे आपको लग रहा होगा कि मैं तकनीकी रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ हूँ इस इस बात सुनके ऐसा लगता होगा। लेकिन नहीं मैं अ, पहली बार उन्होंने बताया मैंने तुरंत डाउनलोड किया और फिर मैं भी लग गया उस तकनीक का इस्तेमाल करने में।
हाँ। अच्छा। हुँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। जी। अच्छा ये बताइए कि मतलब ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, आपकी काफ़ी आपके जीवन को आसान बनाती हैं। पर कोई ऐसा भी ऐप है जो आपने इस्तेमाल किया हो, जिससे आपको ना लोगों से जुड़ने में काफ़ी आसानी रही हो, और आप अ, उसका इस्तेमाल आपको काफ़ी अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, इसमें तो प्राइवेसी जो है, वो काफ़ी सुरक्षित रह रही है। तो फिर ए इस तरह का कुछ ऐप है जो आपने अभी इस्तेमाल किया हो, कुछ उदाहरण बता सकें?
हुँ, हुँ। जी। हाँ। हाँ। अ, जी, कुछ ऐप्स हैं जैसे कि अ, इंस्टाग्राम ऐ प पहले तो वेबसाइट हुआ करती थी लेकिन पहली बार मैंने तो वही ऐप की तरह ही इस्तेमाल में करी। शायद 2017 या 18 की बात है, जब मुझे इंस्टाग्राम के बारे में पता चला और मैं उससे जुड़ा। काफ़ी रचनात्मक मुझे लगी कि क्रिएटिव आईडिया हम लोग पेश कर सकते हैं। उस समय आपको याद होगा 2016 या 17 की बात है ना? सिर्फ़ इंस्टाग्राम मतलब आप सिर्फ़ फोटो ही चिपका सकते थे वहाँ पे। फोटो पोस्ट किए जा सकते थे और उसके अंदर आप थोड़ी जानकारी दे सकते थे। लेकिन इंस्टाग्राम जी, आज बदलाव ये आ चुका है कि सन 2019 के आसपास जब कोविड शुरू हुआ ना, तो इंस्टाग्राम एक ज़रिया बन गया सिर्फ़ अपनी वीडियो पोस्ट करने का। तो आप फोटो नहीं, आप वहाँ पे वीडियो वगैरह ही देखेंगे आजकल, कोई भी फोटो नहीं डालता। वीडियोस ही आती हैं ज़्यादातर, और फिर नया तकनीकी बदलाव उसमें ये हो गया कि 2023 के आसपास उसमें रील बनने लगी, तो वो ती रील का मतलब क्या होता है 30 सेकंड की छोटी-छोटी वीडियो बना दी लोगों ने और डाल दी। तो उसके कई
जी। हाँ। अच्छा ऐसा था? हाँ, हाँ, और अब क्या-क्या बदलाव आ चुके है उसमें? हुँ। अच्छा। अरे वाह! अच्छा। तो आपने कभी अ, रील बना के डालने का ट्राई किया है क्या?
जी, अब बस देखिए <laughs> चाह मेरे जीवन में मैंने बताया कि बुक्स करके एक ऐप आई तो वहाँ से ये बुक्स अब मेरे फ़ोन के अंदर आ गई और इंस्टाग्राम डिलीट हो गया। <laughs> जी।
<chuckles> जी। अ, हाँ। ओह, बढ़िया! ये तो काफ़ी मुझे लग रहा है कि आपके लिए भी अ, सही रहा होगा। तो आप किस तरह से जैसे आपने अ, ज़िक्र करा इंस्टाग्राम का और भी कोई ऐसा ऐप है जिससे आप लोगों से आपको जुड़ने में काफ़ी मदद मिले अपने घर-परिवार, दोस्तों से?
बिल्कुल। हुँ। जी, इंस्टाग्राम को तो मैं नहीं मानता कि वो दोस्तों के स मदद करती है किसी भी प्रकार की। पर दूसरी आपने ऐप की अ, ज़रूर बात जानना चाहा तो बताता हूँ आपको कि फ़ेसबुक काफ़ी पुरानी ऐप है, शायद वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाट्सऐप और टेलीग्राम कुछ ऐप्स हैं, जहाँ सच में आप दोस्तों से मित्रों से काफ़ी काम की चीज़ें हैं ये व्हाट्सऐप तो, और इससे आप काफ़ी कुछ अपने मित्रों से अ, बात कर सकते हैं, किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं रियल टाइम में। तो ये इसमें भी एक मैं कहूँगा, व्हाट्सऐप का तो मैं इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ।
अच्छा। हाँ। जी। हाँ। बढ़िया। ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है रोचक। तो कुछ व्हाट्सऐप के बारे में कुछ विस्तार से बताइए कि इसमें, किस तरह से आप अ, लोगों से जुड़ पाते हैं या फ़िर लोगों के बारे में आप अपडेट रख पाते हैं?
हुँ, हुँ। <laughs> जी। तो अगर लोगों के बारे में अपडेट रखनी है ना तो खुद ही लोग ख़ुद अपडेट कर देते हैं अ, व्हाट्सऐप के ज़रिए। आपने देखा होगा वो अपना स्टेटस लगा देते हैं कि भाई हम तो अ, घूम रहे हैं कश्मीर की वादियों में और उनका स्टेटस देख के आप समझ जाते हैं कि भाई चल क्या रहा है आपके मित्र की दु और उस समय ना जब वो पोस्ट कर रहे होते हैं तो आप डिस्टर्ब नहीं करते उनको आप उन्हें परेशान नहीं करते फ़ोन करके कि भाई कहाँ घूम रहे हो। आप जानते हो कि वो श वक़्त अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं बिताने दीजिए चलिए खुश खुश हो जाते हैं उसमें हम लोग। तो ये व्हाट्सऐप के बारे में आपने जैसे पूछा और इसके अलावा एक अच ख़ास फ़ीचर मैं बताना चाहूँगा व्हाट्सऐप के अब ज़रिए आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं आजकल। तो शायद हाँ क्योंकि मेरे आईफ़ोन के अंदर तो है ये ऑप्शन, एंड्रॉइड के अंदर भी आने लगा है। पर शायद ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है।
अच्छा। अरे! <laughs> जी। हाँ, लेकिन जी। अरे! ऐसा भी है क्या? जी। हुँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे आजकल सुनने को मिलता है कि अ अ, शहरी जीवन लोग ज़्यादा जीना चाहते हैं। तो ऐसे अ, शहरी शहरों में क्या कुछ अ, खाने-पीने की अ, चीज़ें जो होती हैं वो भी मतलब अ, सुनने में आता है कि लोग ऑर्डर कर लेते हैं मँगा लेते हैं कहीं से। तो आपने कभी इस तरह के कुछ ऐप्स का इस्तेमाल किया है? और आपको क्या लगता है कि ये आपके जो जीवन है इसको आसान बनाती है या फ़िर आपको ही आलसी बना देती हैं?
हाँ, जी। हाँ। जी, पूछिए। हुँ, हुँ। हाँ। जी। दोनों ही होते हैं पर अ, ज मुझे लगता है आप इस्तेमाल किस तरह से करते हो उसपे निर्भर करता है। और मैं खुद के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि मैं अच्छे से ही इस्तेमाल करता हूँ। स्विगी और बिग बास्केट और इनके अलावा आजकल कुछ शहरों में चुनिंदा शहरों में इनके अलावा अ, ब्लिंकिट करके ऐप है और आपने सुना होगा ज़ोमैटो भी आता है और ज़ेप्टो करके भी एक ऐप है। तो इनके अलावा छोटी-छोटी ऐप्स ज़रूर होंगी जो शायद हमें भी पता नहीं है। इनका मैं इस्तेमाल ज़्यादातर ब सब्ज़ियाँ खरीदने में, घर की कोई सामान, चाय पत्ती ख़त्म हो गई, दूध ख़त्म हो गया ये सब मँगाने में करता हूँ। और खाना जहाँ रहा सवाल खाने का तो शायद महीने में 30 दिनों की बात करें ना तो शायद कभी ऐसा होता हो 8 बार हमने कुछ खाना मँगा लिया। अन्यथा हम लोग ज़र कोशिश यही करते हैं घर पे ही बनाए खाना ख़ुद का पका हुआ खाना हमेशा से ज़्यादा अ, अच्छा होता है, सेहतमंद होता है और कहीं न कहीं फ़ुलफ़िलमेंट मिलता है आपको जीवन में।
जी। ये तो है। ओह! हुँ। अच्छा। हाँ। हुँ। जी। हाँ। ये तो काफ़ी बढ़िया बात है कि आप घर पे ही बनाकर खाते हैं। लेकिन अ, क्या होता है ना कि ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि नोटिफिकेशन बड़े ज़्यादा आते हैं आजकल फ़ोन पे। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हो जो आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए ज़रूरी है, आपके जीवन को आसान बना रही है। तो आप उसका जो है नोटिफिकेशन ऑन रखते हो? या फिर ऑफ रखते हो ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो?
जी। हाँ। हुँ, हुँ। जी। अ, जी इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहुँगा। जो भी आपको मैंने ऐप्स बताई है अभी तक जिस पे भी हमने बात की है सबके नोटिफिकेशन्स ऑफ़ है। सिर्फ व्हाट्सऐप की बात करें, व्हाट्सऐप का क्योंकि उससे हम अ, किसी ने हमें मैसेज किया तो ज़रूरी होता है उसको रिप्लाई करना, देखना। तो वो ज़रूर ऑन है। उनके अलावा ईमेल्स नोटिफिकेशन्स ऑन है। बाकी सारी जो ऐप्स हैं मुझे लगता है अ, स्विग्गी हमें क्या ऐप क्या भेजेगी नोटिफिकेशन कि भई ये अ, 10 पर्सेंट ऑफ़ चल रहा है खाना खरीद लो। या बीस प्रतिशत ऑफ़ चल रहा है चिप्स खरीद लो। तो उसको ललचाने का तरीका है मेरे ख्याल से वो सब। तो उनको ऑफ़ ही रखिए। मैं तो यही करता हूँ अपने जीवन में। जी।
जी। अ, जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। <hiccups> अह जी। हाँ, ये अच्छा करते हैं आप और ये बताइए कि जैसे आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड भी सुनने को मिलते हैं देखने को मिलते हैं। कई सारे लोगों की समस्याएँ रहती हैं कि मेरे साथ तो अ, पैसे का फ्रॉड हो गया। तो आपने ज़िक्र करा गूगल पे, फ़ोन पे का। तो आप उसमें किस प्रकार की सेटिंग करते हैं? या फिर आप किस तरह से स अ, सतर्क रहते हैं कि आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है वो ना हो पाएँ?
हाँ। हुँ, हुँ। जी। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर भी हम लोग विचार करें। तो मुझे लगता है ना कि जहाँ तक ये सवाल का आपने प्रश्न रखा है ना ये साम मेरे सामने। इसका जवाब यही बनता है कि सावधानी रखने के लिए ना हमेशा अपना ऐप का जो लॉक है वो बदलते रहिए। जैसे अ, iPhone के अंदर आपने सुना होगा कि फेस लॉक होता है, फेस आईडी होता है। और इसी तरह से Android में वो होता है कि अ, आप फिंगरप्रिंट वाला लॉक रखते हैं। इनके अलावा ना फिंगरप्रिंट चलिए आप, जहाँ मानते हैं कि आपके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी ना अपने ऐप का पासवर्ड बदलते रहिए। और इनके अलावा जो अपने बैंक आपने जोड़ रखे हैं तो यूपीआई का पिन होता है उसको भी आप लगातार हर महीने बदलते रहिए। सिर्फ़ आप अपने ही अ, जो चुनिंदा घरवाले हैं ना उन्हें ही बताइए बस और बाकियों को दूर रखिए। और हाँ, एक और प्रश्न एक और ज़रूरी जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि कभी भी यूपीआई पे कोई आपसे बोले कि आपको पैसे मिल जाएँगे आप इसको स्कैन कीजिए या फिर इस नंबर पे आप इस नंबर को डायल कीजिए आपको पैसे मिल जाएँगे। तो यकीन नहीं कीजिएगा। क्योंकि स्कैनर हमेशा भुगतान करने के लिए होता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं होता कभी भी।
जी। हाँ। जी। हुँ। हाँ। जी। हाँ, ज़रूर। हाँ। हुँ। अच्छा, अच्छा। तो ये तो काफ़ी बढ़िया-बढ़िया तरीके अ, बता दिए आपने लोगों को कि किस तरह से वो अपने ऐप्स की सुरक्षा कर सकते हैं। पर अ, मुझे ये बात जाननी है कि आपको ये सारे ऐप्स जो आप इस्तेमाल करते हो क्या आपको सच में लगता है कि आपके जीवन को आसान बना रही है?
जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। जी, हाँ। काफ़ी हद तक जीवन को आसान बना दिया है क्योंकि तकनीक से जुड़कर ना मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और बल्कि तकनीक के ज़रिए आमदनी का भी ज़ आजकल रोज़ी-रोटी कमाने का भी ज़रिया हो गया है।
हाँ। हाँ, वो तो है। तो आपने तो काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें साझा करी हैं। तो इन सभी बातों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने दिलचस्प सवाल किए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।